آآ بُصّي، لأ طبعًا الحوادق. أنا باميل للحوادق جدًا يعني، والحلويات باحسِّها محتاجة شيفات كده شاطرين يعني آه.
إمم. أوكي. ي آه، آه. حد بقى بمعيار وكده و
بالضبط، بالضبط. آه، بيمشوا بقى بمعايير وكده، إمم.
أنتِ عامةً آه. أنتِ عامةً لمّا بتطبُخي بت بتطبُخي بقى بمعايير وبتقيسي كل حاجة بتحُطّيها في الأكل والّا الدنيا بقت أكتر تلقائية؟ يعني أنتِ بقيتِ عارفة أنتِ بتحُطّي إيه وقد إيه كده بالواي
أيوه، أيوه بالضبط. يعني آه. يعني أنا في الأول ممكن بقى في بداية لمّا كنت بادخُل المطبخ في الأول خالص آه، كنت أسأل بقى ماما المفروض أحُط دي قد إيه؟ أحُط توابِل قد إيه؟ لكن مع الوقت، لأ خلاص بقى مع ما بقاش عندي الكلام ده. يعني كده، أنا بقيت شيف شيف شربيني ما أقول لكيش. آه. <laughs>
إمم. آه. <laughs> طب قولي لي أنتِ بتحبّي أكتر يعني وجبة مُفضّلة بالنسبة لِك أو طَبَق مُميّز بالنسبة لِك إيه؟
بُصّي، هو آآ طبقين الصراحة، أول واحد ده الTop يعني ال ما لهوش مُنافِس، الملوخية.
أوكي. آه. ما لهوش منافس. <chuckles> في حتّة تانية. <chuckles>
إطلاقًا. آه. لأ ده يقعد على العَرْش فوق كده يحُط رِجل على رِجل. الملوخية آه.
آه. طب قولي لي أنتِ بتحبّي تاكليه من إيد مامتِك والّا أنتِ دي حاجة أنتِ بتعمليها؟
لأ، أحب آكلُه من إيدي. <laughs>
من إيدي. <laughs> حلو، حلوة الثقة في النفس دي.
<laughs> بُصّي، هو والله لأ، يعني عشان أكون متواضعة والله الملوخية بتاعة ماما حلوة برضه، بس ي يعني بتاعتي أنا يعني باحبها جدًا. يعني بُصّي، هو أنا الصراحة أنا اتعلِّمتها من ماما آآ بُصّي، ناكرة الجِميل. <chuckles>
<laughs> آه. أوكي. <giggles> يعني هو أصل الوصفة من والدتِك.
وأصلها كمان بقى من تيتة. يعني قبل و والدتي، تيتة.
آه. يعني ده م يعني زي آآ حاجة تُراث ال آه.
آآ ت يعني حاجة م أيوه. تُراث العيلة بنتوارثه كده آه.
آه، حلو أوي. طب احكي لي أكتر، يعني أنتِ أصلًا معروفة في العيلة بالوجبة دي أنتِ ووالدتِك والّا مين فيكم يعني الناس بتحب تاكُل من إيده الطَبَق ده أكتر؟
<chuckles>

سكّر آه، كانت بتحط آه يعني آه يعني إحنا خلاص آآ يعني آآ غسلنا الملوخية وكل حاجة، بنحط بقى عليها رشة سكّر كده وب كانت بتحط فصوص توم
قبل أمّا تخرطها. آه. امم.
وقرن فلفل حراق. كُل ده إحنا لسه ما خرطناهاش.
آه. كل ده آه غريبة شوية يعني الناس كلّها متهيأ لي بتخرط الملوخية، وبعدين يبدأوا يحطوا إضافات تانية وحاجات آه.
ت أيوه، أيوه ده حقيقي فعلًا. لأ تيتة كانت بقى هي بتعملها كده، فأنا كنت برضه باستغرب زي ما أنتِ مستغربة بالضبط اللي هو سكّر؟ أ إيه ده؟ إيه يعني إيه ده؟ <laughs>
ف آه. ما أيوه <laughs>
بس عايزة أقول لِك إن هو ده تقريبًا السر أصلًا، ال ال ال هي طبعًا ما بتحطش سكّر كتير، يعني هي حرفيًا بتحط رشة سكّر كده يعني.
امم. آه يعني بس دي حاجة بتميز الطبق بتاعها.
أ آه هو ال ال الملوخية بتكون حلوة لمّا بيكون فيها سِنة تسكيرة كده، يعني مش باينة أوي ومش بتق مش مش طاغية أوي على الطعم، بس بيكون أكِن الملوخية ذات نفسها مسكّرة يعني حلوة ال
امم. آه. يعني اللي يدوق الملوخية ما يقدرش يقول لِك أنتِ حاطة سكر في الملوخية دي آه.
حاطة سكّر آه بالضبط، آه آه يعني ما ي ما يقولش إن أنا حاطة سكّر خالص يعني لأ هو عادي طبيعية يعني. ب بس هي دي اللي بتحلّي الأكلة و وبتخليّها لذيذة، أنا جربتها
آه. امم. والدتِك كان ما كانتش بتحط ال السكر وما كانتش بتعمل الخطوة دي؟

آه، لأ، دي برضه جديدة، يعني آآ <laughs> آآ حاجات غريبة شوية على وصفة المُلُوخيّة بيتْهيّأ لي.
<laughs> أيوه، دي حاجة جديدة. صح آه، لأ، هي هي فعلًا غريبة، يعني م ما لمّا باقول لحد يعني مثلًا لما كان حد ييجي ياكُل المُلُوخيّة بتاعتي، يقول لي: "الله دي تُحْفة، دي خطيرة" وأقول له الوصفة، يقول لي: "إيه، ال إيه ده، ده إيه ده!" <laughs>
آه. أنتِ بتهزّري <laughs> أنتِ بتهزّري أكيد ما حطّيتيش الكلام ده؟ <laughs>
إيه اللي ده.
آه، طيب
بُصي هي حرفيًا شَعْرَة، شَعْرَة بيكربونات الصوديوم، و بنقولها ب في مصر بالكلمة الدَارْجة بيْكرْبْوناتو، بتت بتتحط الشَعْرَة دي ليه بقى، عشان تخلّي المُلُوخيّة ب يعني البيكربونات بتبيّن خَضار المُلوخية، بِتبْرِز اللَّوْن الأخْضر في المُلُوخيّة في المُلُوخيّة.
آه. آه، آه. آه. بِتبْرِز اللَّوْن، إمم. يعني
بس هي دي الغرض منها.
طب وإن هل أنتِ بقى لما كنتِ بتحْكي لحد على الوصفة، حد كان ف في حد تاني كان بيعمل الخطوات دي، والّا كُلّ الناس كانت بتنْدهِش يعني من الخطوات اللي أنتِ بتقوليها؟
آه، اتفضلي. لأ، هو أنا الصراحة ما صادفتش إن حد يعني بيحُطّ سُكر وبيْكرْبْوناتو غير غيرنا، يعني ما ما لقيتش حد بيعملها تاني كده آآ لأ، يعني خصوصًا موضوع البيكربونات ده، يعني إحنا يعني هي حرفيًا شَعْرَة عشان طبعًا يعني يعني ما نزوِّدش دي مش حاجة تِتّاكِل آه، يعني بس هي شَعْرَة كده آه.
آه. امم. آه. ما يبانش طعمها، آه، طب قولي لي هل أنتِ سألتِ جدِّتِك في مَرَّة هي جابت الوصفة دي منين، أو إزاي خطر على بالها مثلًا إنها تضيف سُكَّر على المُلُوخيّة؟
لأ، الصراحة عمري، لسبب لإن أنا كنت باشوفها وأنا صغيرة، فما كانش عندي فضول أعرف هو هي بتعمل كده ليه، يعني ما آه، لأ، خالص، أنا خدت الوصفة اتْحفرت في في في دماغي، ف وما كُنتش حاسة إن دي حاجة غريبة، لأن أنا ده اللي أنا اتولدت فشُفتُه يعني فاهمة؟
إمم. آه. ما كنتيش مُهتمة يعني. إمم. آه <chuckles> طب قُ
فمش حاسة إن في حاجة غلط.